Ah me ti me dá uma dica em como eu consigo relaxar em casa tendo tantas distrações e barulho ao redor.
Ah, não tem problema, mas eu precisaria saber mais detalhes, qual que é o problema principal?
Ai, tudo na verdade eu, assim, eh, tenho, eh, principalmente agora nessa época do ano que é, que não sei onde você mora, mas onde eu moro neva. Então, assim, eh, eu tenho uns vizinhos que fazem, que eles têm aquele snowthrower sabe? É um é uma coisa que eles passam pra tirar neve, ah, do dos, hã, assim, dos seus dos seus, que eles chamam de driveways, né, onde eles param os carros e tudo, né, ali do do, ah, do da calçada, sabe? Seria mais ou menos isso. Então assim, é é muito engraçado que às vezes eu quero sentar pra ler um livro por exemplo né, porque normalmente eu não leio um livro na hora que eu vou deitar pra dormir, porque eu se eu se eu começar a ler um livro que é muito interessante eu perco o sono.
Hum. Sim. Ah, ok, sim. Ok. Sim.
Porque aí eu quero v sa eu não sei como é que é você, mas, por exemplo, quando eu estou assistindo filme ou quando eu estou lendo livro se eu quero assi oh, não filme mas série, né, série, eu quero ver sabe sempre mais um episódio, mais um episódio, mais um episódio, <chuckles> a mesma coisa é com leitura. Então assim, s eu tenho que fazer isso durante o dia acordado, então assim, eu sento né depois que eu termino de fazer o que eu tenho de fazer se eu tenho, né, minhas minhas atividades de casa, eu gosto de pegar e sentar e ler e parece que é nessa hora que está todo mundo resolve, limpar a os driveways deles com esse com esse com esse negócio aí, que é uma não é uma pá, ele é um ele é
Aham. Sim. É, isso acontece. Ok, o Perfeito. Aham. Não, eu sei qual que é, eu já vi já. Eu sei qual que é.
Então, e aí o que acontece? Aquilo é barulho ensurdecedor e eu e pra mim pelo menos, né. E não e demora muito pra acabar então assim eu no começo eu nem presto muita atenção, mas depois de tempo eu não consigo tirar meu foco na daquilo.
Aham. Ah, é compreensível, eh, realmente um barulho grande esse essa máquina, aí. Mas, eh, normalmente ele eles não fazem isso de manhã por exemplo, a o nos Estados Unidos o pessoal trabalha de 9 às 5 não é? Mais ou menos. Se eles não fazem isso de manhã pra pra sair pra ir para o trabalho, tem um horário mais ou menos não é? Que acontece com mais frequência.
Uhum. Uhum, é, uhum. Eles de manhã eles fazem, mas de manhã não me incomoda, porque de manhã eu também estou fazendo as coisas, né. Então de manhã eu tô eu tô, assim, né, eh colocando a casa em ordem, eh, roupa, o problema é que eles fazem isso também à tarde principalmente quando é eu moro no norte dos Estados Unidos então agora neva, assim, por exemplo, hoje está nevando muito, então eu sei que à tarde o a vai estar cheio de neve ali de novo sabe então acho que eles fazem isso 2 vezes por dia pra não deixar acumular.
Aham. Aham. Sim. Aham. Claro. Exato. É eu acho que, ah mais que nada, eh eu acho que você tem que analisar que é é uma coisa necessária né. Porque você imagina o perigo de de você sair com o teu carro, e e teu cimento, né, no caso você falou que é o a baixadinha ou como é que chama? O driveway no caso né? É
Uhum. Uhum. É, é é driveway é como se fosse ali a entrada da garagem, né, e, né.
Entrada da garagem mas se tiver congelado o carro perde aderência ele vai deslizando se for numa deci você mora numa descida ou numa rua mais
Hum. Não eu moro num a minha rua ela na verdade ela não é nem ela não é nem pavimentada a minha rua, eu moro num condomínio, assim, mais ou menos, né. Eu moro do atrás de campo de golfe e eu tenho um lago que fica atrás da minha casa também então, ali eh, não eu não
Hã. Ok. Ah, mas é apartamento ou é uma casa separada, no caso? Então você imagina o perigo que é, né, então eu acho que eh agora você está você mora no norte Estados Unidos, ah, parece que tem uma um alarme de
Não, casa eu moro em casa e Uhum. Uhum.
que vai nevar né você falou que está nevando muito.
Uhum.
Então acho que seria, assim, eh, vo você não acha que é importante isso para eles lógico para a segurança?
É. Não, eu acho super importante eu acho super importante inclusive o meu marido também faz isso, né. A gente te
Eh Aham. Tá, então a coisa necessária não é não um e o ideal seria, tipo assim, se adaptar né, eh, você vê os horários que a maioria do pessoal tá fazendo isso, né, aí você se o barulho te incomodar, porque de repente você tá, falando com alguém né. E e aí vem o barulho então, eh, tenta assim ao máximo se acomodar o horário e
É. Uhum. Uhum. Uhum. Hum.
E, tipo assim, existe algum lugar na tua casa que tenha menos barulho que talvez que você possa eh, usar né pra quando você precisar o silêncio você tem algum lugar assim silencioso? Sei lá, um closet ou um
Hum. Então <laughs> Pra ler o pra ler meu livro dentro de closet? Não, eu nunca pensei.
Ou de repente você está com uma chamada, assim, você não gosta de ser interrompida, né. O barulho te desconcentra de conversar com a pessoa.
É. Uhum. Hum. Eu até tenho né. Eh, o problema é que por exemplo eu consigo eu não consigo desligar do barulho entendeu? E às vezes então, assim, eu estou até às vezes no meu no meu porão, né, que também é lugar que eu vou de vez em quando
Aham. Ok, aham.
mas assim eu fa continuo eu eu não consigo desligar do barulho, o barulho ele me atrai entendeu? E nem é tão alto mais mas ele fica, assim, como se colocasse minha minha atenção naquilo, eu não consigo desviar minha atenção para o livro, entendeu, por exemplo.
Aham. Claro. Claro eu entendi sim, é concentração, realmente eh eh, deve ser difícil mesmo principalmente se a leitura tá boa, né, no caso.
É. Então, e exatamente, a leitura ela está boa, o problema é que eu estou ali engajada na leitura, aí tem isso, e é isso me tira a atenção da leitura, e aí eu volto quando eu vou voltar pra leitura eu eu tenho que voltar pro começo da página por exemplo você, entendeu?
Sim. Claro. Ah entendi sim, você perde o a a aquela sequência né.
É. Uhum. Eu não consigo mais focar no assuu no
Mas eh, do ponto sim, do ponto de vista profissional, eh, você trabalha em casa e e se se for o caso o barulho está me afeta o seu trabalho, ou como é que é do ponto de vista profissional?
Às vezes eu trabalho de casa, às vezes, não. Porque eu sou intérprete. Então, assim, às vezes eu o depende do trabalho eu vou no local, né, mas, às vezes eu faço também remoto. Mas aí eu acho que não me incomoda tanto porque
Aham. Ah, OK. Que bom, né. Que bom que pelo mesmo do ponto de vista profissional não não te atrapalha, porque aí, sim, seria mais sério, né.
É. Mas aí também pensando aqui, o o meu horário de de trabalho é no meu no horário que todo mundo tá trabalhando também, então assim, não é um não tem essas esses barulhos, né. É realmente depois que acaba o meu trabalho, depois que eu acabo realmente quero me relaxar, quero sabe, tô com o corpo cansado, quero descansar a mente ali, e é nessa hora que vem que eles começam a fazer essas limpezas. Eu já falei para o meu marido que eu quero mudar daqui vou mudar pra fazenda. <laughs>
Ah, é. OK. Sim. Sim, claro. Aham. E. <laughs> É, um interessante essa parte. Mas e teria alguma forma que você poderia mudar a rotina, assim, depois de você que você estabelece qual que é o o o horário do dia que tem menos barulho, né. Eh, eu imagino que mais à noite, né, porque o pessoal já chega em casa já não vai não vai sair mais, né, principalmente no verão, né. Então você acha que, de repente você poderia primeiro descobrir qual que é o melhor horário que porque são vários vizinhos. Não é, no caso não é só que come eh, imagina que qualquer vizinho aí perto que ligar essa máquina vai te incomodar, né.
Uhum. Uhum. Uhum. Eh, então, é aquela o a forma de incomodar, ela não é, assim imediata, né. Então, assim, eu até vou um tempo sem sem aquilo me assim, causar nada. O problema é que aí começa um vizinho aí ele termina, aí começa o outro. Aí aí ele parece que assim, ou vai todo mundo ir junto, você entendeu, ou então não vai ninguém na mesma hora.
Sim. Claro. É uma sequência, né. <laughs> Aham. Perfeito. Mas, eu imagino que tipo, depois de, sei lá, 18h vai diminuindo muito, né, eh 7 da pessoa já chegou em casa, não a pessoa não vai sair pra pra ficar limpando o driveway eh tem como você se adaptar? É, porque é a recomendação que eu daria é essa, tipo, eh eh esse momento que você precisa de silêncio, né, que você precisa se concentrar na tua leitura, o ideal seria que você fizesse isso já num num horário que, eh, quase ninguém, eh, usa essas máquinas. Você não tem como você fa fazer isso, analisar bem essa parte?
Uhum. É. Hum. É. Hum. Uhum. Entendi. Olha, eh, s eu acho que se eu m me esforçar um pouquinho é capaz de dar. É que essa hora o meu marido também termina o trabalho. Às vezes ele também trabalha de casa, às vezes, né, então assim, quando ele trabalha de casa é o horário que a gente tem pra gente sentar e conversar, né, que eu gosto de ficar com ele também. Mas, eh, mas de repente no dia que ele fo que ele vai trabalhar, né, porque ele vai para o para o trabalho 1 vez por por semana. Ele vai para o escritório.
Aham. Aham. Ah, OK. Entendi. Sim. Tá OK. Ah, OK.
Eu posso talvez tentar isso mas aí eu teria que ler 1 vez por semana, só. Mas eu acho que
É o OK. P é, realmente tá, eh são poucas opções, né, e eu e eu e eu entendo que você sinta frustrada e tudo mais, né, porque
Não. E e o que acontece é, assim. É como se o meu cérebro ele já se ele já me preparasse, assim: "Olha, ih, tá chegando a hora que eles vão começar já, já vai começar." Às vezes nem tem, Às vezes eles nem fazem isso, sabe, naquele naquele e aí eu esqueço. Mas, assim, é como se eu eu eu sentasse, meu cérebro f meu cérebro falasse: "Olha, quer ver que já vai começar todo mundo a passar o né, o-o o lá o que o limpador de neve? Quer ver? Escuta." E ele e aí eu fico assim, já eu me irrito sem, né, o negócio ter nem acontecido de fato.
é. Um estresse eterno. Sim. Claro. Eu entendo. Bom, uma coisa que você pode fazer que é mais extrema eu imagino que o o os armários são embutidos aí nas casas nos Estados Unidos, né. Eles chamam de closet, né.
Uhum. Isso. São.
Você tem closet espaçoso?
Tenho.
Ó uma solução extrema, e é extrema, né, é você fazer o isolame o isolamento acústico de um closet. Aí você tem que comprar aquelas não sei se você viu nos estúdios de gravação, aquelas esponjas que você compra online, né.
Uhum. Hum. Umas placas assim né, de espuma, tá.
Exato, aí você coloca na porta, nas parede, e e aí vai isolar acusticamente, lógico você vai ter que, eh, entrar num closet mas tipo assim
Hum. Hum, interessante. <laughs> É.
eh, quando começar o barulho você, entra ou você poderia fazer o seguinte, você você se tiver que fazer alguma coisa enquanto está o barulho, você faz, né, na casa, limpa alguma coisa. Aí parou você volta pra tua leitura ou que outra coisa que você gosta de fazer né. Se você vê que está muito seguido, e aí você vai vai pro closet isolado acusticamente, eles demoram o que 15 minutos para limpar o driveway, quando isso
Uhum. Tá, uhum. Uhum. Olha, você sabe que eu nunca parei pra pensar, nunca parei pra pensar não, nunca parei pra ver realmente, pra cronometrar sabe? A impressão que eu tenho é que fica, assim, uma parece que é 1 hora limpando ali, é impressionante, parece que não aca não acaba nunca.
Aham. Ah é, bom eh, então olha, se está te afetando do ponto de vista de saúde mental, você deveria pensar nisso realmente, você isola acusticamente um closet, você fica lá meia hora, eh procura procura no Youtube os tutoriais pra como fazer isso eficientemente, você vai ter que gastar um dinheirinho mas, não compensa a tua saúde mental porque se parece que está te afetando já. E o inverno está só começando nos Estados Unidos então
Uhum. Tá. Boa, uhum. Olha, verdade. Uhum, verdade. <laughs> Ai, nossa, nem me fale. Mas eu vou experimentar essa dica do closet, porque eu tenho um closet grande sim, muito obrigada pela dica, eu vou vou testar e depois eu te conto o que que aconteceu. <giggles>
É. Sim. Ok, que bom que eu ajudei, até mais.
Até.